بُصّي، التدخلات بتحصَل أكتر أو ما بنعرَفش نسيطر عليها أكتر لمّا بنبقى قاعدين معاهم إلى حدٍ ما. يعني أنا وهي أصلًا عايشين في غُربة، تمام، فده مسهّل علينا شوية التحكّم في التدخلات، تمام، لكن لمّا إحنا بنبقى في مصر مثلًا نازلين زيارة أو حاجة زي كده، لأ، بن الموضوع بيبقى أصعب سِنّة، تمام، لأن بينفَردوا بينا، ف <giggles> يعني يعني
إمم. تمام. آه، إمم. إمم. تمام. <giggles> اللي هو <chuckles> هتاخدوا الجُرعة بقى كلّها مرّة واحد <laughs> آه.
بالضبط، ب ب ب ب فاهم، اللي هو بيحلَق على يعني ياخُد ده يفصّله شوية، ي يفضَل يسأله على حاجات كتير، مش عارف إيه، الكلام ده كلّه، ياخد ده يفصّله شوية، ياخد ده. فهُم برضه، يعني إحنا الاستراتيجية بتاعتنا خلّينا نقول إن إحنا دايمًا التدخلات كلّ واحد بيصُد أهله، جميل.
إمم. آه إمم. إمم، تمام.
وممكن يصدّهم بطريقة حادّة شوية.
إمم.
بيبقى بقى دور التاني إن هو يرخِي، جميل.
آه، يخفِّف ال وطأة الحِدّة دي، آه.
طَب بالضبط، اللي هو لأ، ما بالضبط، لأ، معلش هو بس مش قصده، هو مضغوط، هي مضغوطة، مع مع عكْس الأهل. يعني لمّا هي مثلًا أهلها حاولوا يتدخّلوا، فهي زعّقِت فيهُم أو صدِّتهم بحِدّة. فأنا باجي بَعد كده وأحاول إن أنا إيه، أهدّي الأمور ومش عارف إيه. <tsk> فمن ناحية أنا باكسَب point عَندهم، ومن ناحية أنا برضه، آآ، يعني إحنا برضه ما تدخ ما خلّيناهمش يتدخّلوا بالدرجة. أنا بس بسيبهم إيه، يتدخّلوا سِنّة س كأني فتَحت لهُم الباب سِنّة كده وارِبتُه، اللي هو إيه، هادّيكم شوية معلومات كده، وهادّيكم شوية حاجات تنبسطوا بيها وتحسّوا إن أنا مرحّب بيكم والكلام <chuckles> الجميل ده كلّه.
إمم. إمم. آه. <giggles> آه. إمم. آه. <laughs> تمام آه. <laughs>
آآ، وهي قال إيه يعني
إمم، وفي نَفس الوقت حافِظ على ال الخصوصية وال الحدود بتاعتي. إمم. هو حلو طبعًا إنك إيه، بتحاول توازِن ما بين ده وده، بس آآ لو مثلًا في قرارات في حياتكم آآ بتبقى محتاجة لمشُورة مثلًا إنك ت ت <tsk> تسألوا حَد أكبر آآ، عَنده خبرة أكتر أو كده.
بالضبط، بالضبط <clears throat> أها.
لو الأهل ليهم أ رأي مختلِف عن عن ال الطريقة اللي أنتم بتفكّ بتفكّروا بيها، ب بتوازنوا إزاي بين إنك تحترموهم أو تحس إن هُم، آه إحنا مقدّرين ده، مقدّرين إن أنتم خايفين علينا، وما بين حدودكم بقى واستقلالكم في، في حياتكم الشخصية؟